Ừm, nói chung là mình nghĩ á nếu mà mình quay về cái thời điểm ấy á, thì mình sẽ nói thẳng với bản thân mình luôn, đấy là không bao giờ có cái thứ nó gọi là cân bằng cả. Lúc nào cái cán cân á nó cũng nó cũng sẽ bị lệch đi bạn ạ. Nó không lệch về bên công việc, nó không lệch về bên gia đình hay là về kể về cái chuyện cá nhân á, thì kiểu gì nó cũng sẽ, gọi là, bị lệch về một cái khác thôi. Thế thì mình nghĩ là, ừm, ờ, nếu mà quay lại thời điểm đấy đi, thì mình sẽ cố gắng ấy là, nói chung ấy, là có bất cừ công việc gì trong giờ hành chính á mà giải quyết được xong á, thì phải dứt điểm luôn. Kiểu, cái này nhớ, trong ngày hôm nay, đến hết giờ, cho đến lúc mà mình bước chân ra khỏi cái văn phòng công ty này á là nó phải xong hết, nó không được phép, gọi là, dây dưa đến tối các thứ gì cả. Và mình nghĩ thêm ừm, mình nghĩ thêm được cái nữa ấy, đấy là nó cũng có liên quan đến cái, gọi là, kiểu, ranh giới công việc á.
<laughs> Ừm. Ồ. Ừ, đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy. Ừm.
Như kiểu, nói như nào nhỉ? Ồ, ví dụ như là ví dụ đi, ờ, sếp mình á có một cái công việc này, tự dưng nó gấp á, tự dưng sếp lại nhắn tin ngoài giờ hành chính là bảo mình làm đi, làm đi, xong rồi xong trong ngày hôm nay á. Đấy, mình nghĩ là với những cái trường hợp như thế á, thì mình cũng phải thẳng thắn luôn là "Sếp ơi, bây giờ hết giờ làm việc rồi, không kiểu, em bây giờ"
Ví dụ Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, mình phải có ranh giới giữa công việc với lại cuộc sống cá nhân của mình, khi mà, ừm, xen đi đan đan xen công việc vào cuộc sống của mình thì không thể nào nó trở nên cân bằng được, đúng hông?
Ừm, với cả đó, mình chỉ được trả tiền khi mà đi làm giờ hành trình, đúng không? Mình làm quá giờ á thì cũng đâu có ai, gọi là, nhìn nhận hay là ghi nhận hay là, gọi là, cho mình thêm tiền đâu. Thế nên là mình cũng xác định là luôn, đấy là gì? Hết giờ làm á, không có liên quan gì hết. Nói chuyện vui vẻ, công thực công việc á th thôi, xin nghỉ đi. Bây giờ đây là sau cái giờ hành chính rồi đó, đây là thời gian của riêng tôi. Tôi làm gì tôi làm, đừng có mà, gọi là, đừng có mà quấy rầy, đừng có mà nhắn tin cái gì hết á. Thế là bên thế là bây giờ nhá, mình cứ có cái thói quen thôi là hết giờ làm và tắt hết thông báo, đó, không có liên quan gì nữa thôi.
Ừm. Ừm. <laughs> <laughs> Chính xác, chính xác. Chính xác. Ồ! Ồ, đó cũng là một lời khuyên rất là hay, và xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ một số kinh nghiệm của mình về đi làm đầu tiên. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Ừm, không có gì nha.

Ừm, ừm, được nhá. Ừm, để mà nói thì nói chung là cái thời gian đầu á, là mình nói thật là mình cũng chưa có quen đâu, tại vì nói như nào nhỉ, mình được một cái may mắn á, đấy là những cái người đồng nghiệp của mình á, giống như bạn nói luôn là rất là may, không có giống ở trên phim đâu, kiểu, các người sếp, các người đồng nghiệp thì mọi người cũng đều rất là thân thiện á, tà thắt chắc là tại vì mọi người cũng làm đến, kiểu, liên quan đến tâm lý học này, xong là cũng liên quan đến con người á, nên là mình cảm thấy là tính cách mọi
Ừm. Ồ. Ừm. Đúng rồi. Nên là chắc là họ sẽ thấu hiểu cho nhau hơn nhỉ?
Ừm, nó kiểu, mọi người rất là thấu hiểu này, cũng khá là nền nã và tính nó dễ chịu ấy. Nhưng mà tại vì lúc đấy thì mọi người cũng, gọi là, ờ, và các sếp này, xong các đồng nghiệp cũng toàn làm từ h lâu hơn mình cũng được vài năm rồi á, xong mọi người thì cũng quen biết hết rồi nên là lúc đầu á, mình thì cũng, kiểu, khá là luống cuống á, xong cũng, kiểu, ờ, là bắt chuyện các thứ ấy nó bị nó bị sượng trân lắm ấy bạn ơi, kiểu, cũng không biết nói gì luôn á.
Ừm. Ờ. Ừm. <chuckles> Mình mình mình thấy nó cũng khá là như bạn nói đó, nó khá là khuôn, ưm, mới đầu vào vào thì nó sẽ chưa có quen với môi trường nên là mình sẽ gặp ít nhiều khó khăn, đúng hông?
Đúng nè. Ừm, kiểu, ừm
Ừm. Yeah.
Ờ, kiểu, nói chung là đúng như bạn nói đó, tại vì cứ không quen á, tại vì xong rồi các anh chị đồng nghiệp của mình nhá, lại còn, kiểu, toàn lớn hơn mình, lúc đấy là mình mới là sinh viên ra trường thôi, xong các anh chị thì cũng phải là hơn mình cả chục tuổi á, xong rồi các bạn biết không? Các anh chị, kiểu, lúc các anh nói chuyện về, kiểu, con cái này, xong rồi lại chuyện, gọi là, cho con đi học chọn trường các thứ nuôi dạy con, xong lúc đấy mình cũng không biết nói gì, mình cứ nghệt mặt ra á, tại vì lúc đấy thì mình cũng có cái ấy gì đâu.
Ừm. Ồ. Ồ. Ồ. Ồ, ồ. Tại vì mình không hiểu được mình không hiểu được cái chủ đề đó, đúng hông? Mình chưa có trải qua được. <laughs>
Ừ, mình chả hiểu một cái gì á.
Vậy thì, ờ, trong cái khoảng thời gian đi làm công việc đầu tiên đó thì bạn có gặp bạn có từng mắc phải một cái lỗi lầm nào mà, gọi là, lớn chưa?